Ờ, không biết là có một cái văn hóa địa phương nào đấy mà khiến bạn có thể bất ngờ không nhỉ?
Ờ, có nha, ờ, mình mới sang Nhật được, ờ, 1 năm ấy, thành ra là, ờ, những cái văn hóa ở bên này khá là mới lạ so với mình. <laughs>
Ồ! Ồ! Ừm, trước là ở, kiểu, ở Việt Nam thì không có những cái văn hóa đấy sao?
Ừ, đúng rồi, ờ, một trong những cái văn hóa mà khiến mình hơi sốc một chút đấy là văn hóa đi tàu của người Nhật ấy. Mà ở Việt Nam thì mới gần đây mới có tàu thôi, mà mình cũng không hay đi lắm, thành ra là mình cũng không được trải nghiệm cái văn hóa đi tàu của người Việt Nam nhiều cho lắm.
Ờ. Ừm. Ừm, thì cái cái điều nào trước là bạn sang thì bạn cũng đã đi tàu nhiều rồi, thì điều gì mà khiến cho bạn, kiểu, thấy bất ngờ nhất?
Ờ, thì điều mà khiến mình bất ngờ nhất ấy chính là chuyến tàu mà đi làm. <laughs>
Ừm. À! Bình thường là bạn hay phải đi tàu đi làm lắm, đúng không?
Ừ, đúng rồi. Mình ngày xưa là làm ở Shinjuku, nó là cái quận ở trung tâm, cái thành phố Tokyo luôn ấy, thành ra là, kiểu như là, nó ôi, nó đông, nó đông kinh khủng khiếp. Thế xong sáng nào mình cũng bị nhét vào trong cái khoang tàu, mình bị đẩn vào xong là, kiểu, thở thì không thở được, xong là mùa đông thì, kiểu, mùa đông thì nóng mà mùa hè thì lạnh. <chuckles>
Ừm. À! Ừm. Ờ, ở Nhật thì có cái văn hóa là mọi người thường hay, kiểu, xếp hàng lên tàu không phải như vậy hay sao?
Ừ, đúng! Có xếp hàng mà, mọi người vẫn xếp hàng mà, xếp hàng đợi để bị đẩy lên tàu, tại vì nó quá là đông. Ừm, nó chật đến cái mức mà, kiểu như là, thật sự là không thể thêm người vào nữa rồi. Thế nhưng mà nhân viên vẫn, kiểu, ở bên ngoài, sau đó thì đẩn lưng cái người ở bên ngoài để vào trong, để đẩy đẩn thêm người vào trong cái khoang tàu đó.
Ờ. Ừm. Giống như ở trên ừm, vậy là cũng giống như là những cái video được chia sẻ trên mạng xã hội, đúng không? Đấy đà sự thật, đúng không?
Nó chính là thực tế đấy. Cái những cái video đấy chính là thực tế đấy. Ngày nào ngày xưa mình cũng đã phải trải nghiệm cái cảm giác đấy, nó thật là kinh khủng, và nó thật là đáng sợ.
À! Ồ! Ừm, thế thì, ừm, mọi người khi mà lên tàu như vậy thì, ờ, mình thấy nà văn hóa người Nhật nà im nặng khi đi tàu, có phải vậy không?
Ờ. Cái đấy nha, thì mình lại phát hiện ra một điều rất là thú vị, đấy là ở trên Tokyo ấy, thì mình cảm thấy là mọi người khá là yên lặng. Ờ, không cảm thấy là mọi người kh không hay nói chuyện này, hay là mọi người cũng luôn đeo tai nghe này, cũng không bao giờ phát những cái âm thanh ra bên ngoài đâu. Thế nhưng mà từ khi mà mình chuyển về Osaka sống thì mọi người ở đây ồn ào lắm.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, thì vậy đ cùng một quốc gia nhưng mà tùy từng địa phương thì văn hóa sẽ khác nhau, đúng không?
Ừ. Ừ, đúng rồi đấy.
Ừm, ờ, có một điều nữa là ở Nhật thì văn hóa đúng giờ người ta được rất nà được coi trọng đề cao á, thì, ừm, không biết bạn có bao giờ bị trễ tàu hay nà gì không?
Ờ, mình cũng thấy là tùy ấy. Có những cái tàu mà mình cảm thấy là nó rất là hay trễ nha. Không phải là đúng giờ như trên mạng nói đâu. Thỉnh thoảng nó cũng vẫn muộn 1-2 phút những cái giờ cao điểm. Ờ, cái giờ cái tàu đi làm của mình ấy, có những hôm mà nó bảo là nó gặp sự cố gì đấy, xong là nó trễ tận, ừm, 10 phút luôn! Trời ơi, 10 phút là mình muộn làm rồi chứ còn đâu!
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Như vậy nà sẽ bị muộn làm, đúng không? Vậy thì, ờ
Ừ, đúng vậy!
Vậy thì có cách nào? Mình có lên đi làm sớm hơn hay nà bạn có nên kiểu, có cách nào để mà thích nghi với cả cái việc mà nhiều khi tàu nó bị trễ như vậy không? Hay là mình cứ tin rằng là ở Nhật thì sẽ luôn đúng giờ và đi đúng giờ như vậy?
Ờ, thật ra là ban đầu ấy thì mình cũng nghĩ là mình sẽ đi sớm hơn. Tuy nhiên là có một lần mình đến muộn do bị muộn tàu đấy, thì mình có báo với sếp là "Ôi, tàu của em đến muộn, thế nên là em bị muộn." Thế xong sếp mình cũng kiểu: "Ừ, ô kê, không sao đâu, đến muộn một vài phút thì ở lại làm một vài phút để cho nó đủ là được." Ừ, đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. À, không bị phạt. Ờ. Vậy nà mình đi muộn thì nà mình ở lại làm đủ giờ là được, đúng không? Vậy thì ừm, thế thì việc mà đi làm hàng ngày bằng tàu như vậy ấy, thì cái lần đầu tiên bạn đi tàu ấy thì bạn có thấy, kiểu, bỡ ngỡ hay gì không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Có nha, kiểu như là, mình cái lần đầu tiên mà mình đi tàu thì nó lại là mình đi đến cái Shinjuku luôn. Mà cái ga Shinjuku là một cái ga rất là to, xong rồi nó có rất là ừ, nó nó đã to rồi, nó lại còn nhiều lối, xong là nó còn nhiều người. Mình kiểu: "Ôi, bây giờ mình đi đâu, mình biết đi đâu về đâu." Mình, kiểu, lạc lõng và bơ vơ ấy, kiểu, nhỏ bé.
Ừm. Đông nhất, to nhất ở Nhật Bản, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thế thời thời điểm đấy nà đi nà không có ai đi cùng á?
Ừ, đúng rồi, thời điểm đấy mình còn đi một mình nữa cơ. Trời ơi, chả hiểu nghĩ gì, kiểu như là, mình <laughs> ờ, có nghĩa là công ty mình đưa mình sang xong, họ, ờ, họ thuê ph thuê thuê nhà cho mình, thế xong cái là, ờ, mình cũng được sang trước mấy ngày, trước khi cái ngày đầu tiên làm việc ấy, thế là mình cũng muốn thử xem là, ô kê, đến nơi làm việc xem như thế nào, thế mình cũng thử đi tàu lên Shinjuku, lên cái chỗ mà, ờ, công ty mình đ đấy, thế xong lên cái lạc luôn. <laughs>
Ôi trời, mới sang không có người hướng dẫn nào luôn. <laughs> Thế ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, rồi làm sao mà bạn có thể thoát ra và đi về được nhà?
Ờ, thì thật ra là sau khi mà mình lạc đấy thì mình, kiểu như là, mình bình tĩnh lại và mình nhận ra là ở Nhật có một cái rất là tiện, đấy là biểng bản chỉ dẫn ở khắp mọi nơi, kiểu như là, bạn đi hướng nào hay là đi hướng gì, nó cũng sẽ có cái biển chỉ dẫn là hướng này là cái gì, hướng kia là cái gì cho bạn. Thành ra là mình cứ men theo, vừa men theo cái đấy, xong là gặp nhân viên ga thì hỏi người ta là "Bây giờ em muốn về đây thì em phải đi đâu?" thế là người ta cũng rất là nhiệt tình và người ta hướng dẫn cho mình.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ơ. À. Vậy là ừm. Ừm, vậy nà trước khi sang Nhật nà bạn cũng có một cái vốn tiếng Nhật khá là vững rồi, đúng không? Kiểu s tự tin để có thể giao tiếp được với cả nhân viên hướng dẫn nhà ga.
Ơ. Ờ, bởi vì là trước khi sang Nhật đấy thì mình có 4 năm học đại học chuyên ngành tiếng Nhật và mình cũng có bằng N1 để trước khi mà mình sang Nhật luôn rồi.
Ồ! Ồ, bạn đỉnh thật. Thế thì, kiểu, gặp nhân viên nhà ga như vậy hướng dẫn nà về được đến nhà thế nào? Buổi đầu tiên đấy nà tự đi thôi chứ không có, kiểu, phải là công ty yêu cầu, đúng không?
<laughs> Ờ, đúng rồi, kiểu như là, hôm đấy tự dưng hứng lên muốn đi thử cho biết thôi chứ tại vì là mình vừa mới sang mà cũng chưa có, ờ, có cái việc gì để làm hết thì cũng, gọi là, đi một chút để làm quen với cả cái không khí, thế xong bị lạc. <chuckles>
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ồ, vậy vậy thì lần đầu tiên đi đấy thì có bị, kiểu, bỡ ngỡ về những cái văn hóa đi tàu của người Nhật không? Hay là có bị ừm.
Ờ, được cái ừm, được cái là cái hôm đầu tiên mình đi làm ấy à, nhầm, cái hôm đầu tiên mình đi chơi đấy thì không phải lằn không phải là cái giờ cao điểm, thành ra là nó chỉ có cái ga là nó hơi đông thôi, chứ cái tàu thì nó cũng bình thường. Thì cái hôm đầu tiên đi làm thì mới là cái lúc đông nhất, đã ngày đầu tiên đi làm rồi lại còn bị sốc cỡ vậy nữa. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Vắng, ừm. Ừm. <chuckles> Thế thì, kiểu như nà, bạn có, kiểu, ừm, kiểu, không biết quy tắc trên tàu lên là đã làm sai hay là gì không? Kiểu mình nghe nhạc to hay là sao đó.
Ờ, trên tàu thì không Ờ, trên tàu thì không có đâu. Nhưng mà cái hôm vào cái ngày đầu tiên mà mình, à, đi v đến công ty ấy thì mình đã mắc một sai lầm rất là lớn.
Ừm. Ừm. Ừm.
Ờ. Đấy là mình đã có nghĩa là khi mà ở Việt Nam ấy thì, kiểu như là ví dụ như là bạn đi phỏng vấn hay đi xin việc, ờ, thì bạn sẽ, ờ, thì bạn sẽ đi 1 cái đôi giày, con gái thì mình hay thấy là đi 1 cái đôi cao gót để trông cho nó lịch sự và nó tử tế một chút, đúng không? Thế mình sang bên này mình cũng nghĩ như vậy. Thế, nhưng mà cái đôi mình đi nó lại hở ngón. Thế xong mình đã được, ừm, một bác người Nhật nhắc là, ờ, ở bên Nhật ấy thì, kiểu như là, giày thì phải kín ngón thì mới là lịch sự, chứ còn hở ngón như mình thì, kiểu, cũng hơi bất lịch sự một chút ấy. Mình, kiểu, ôi chết rồi.
Cũng được học ừm, vì được học văn hóa rồi. Ừm. À. Ừm. Ờ. Ờ. Vậy là trong thời gian mà học đại học, ừm, về ngôn ngữ Nhật, nhưng mà cũng không biết được cái văn hóa đấy, đúng không? Cũng không được dạy.
Ừ. Ôi trời ơi! Đâu có ai dạy cho mình là đi giày không được hở ngon đâu. <chuckles>
Ồ. <chuckles> Nhưng mà thật sự là đấy là một cái, ưm, cái kỷ niệm, cũng nà một cái mà để đến bây giờ mình sẽ nà một bài học cho mình, đúng không? Thì, ừm, ờ, ở Nhật thì có một cái văn hóa nà nhường ghế. Thì nó khác gì so với Việt Nam mình không?
Ừm. Ừm. Ờ, thực ra là mình ngày trước cũng từng đi xe buýt ở Việt Nam rồi, thì mình thấy là cái văn hóa nhường ghế thì ở đâu nó cũng như nhau thôi ấy, là người nhường những người, à, lớn tuổi này, nhường phụ nữ có thai này. Ờ, ở bên Nhật thì thật ra là mình hay, ơ mình mình đi tàu ấy, mình hay thấy có 2 trường hợp, một là đông kín đến nỗi không có chỗ mà thở thì thường là mình cũng không được không được ngồi ấy, tức là mình cũng không được ngồi để mà nhường. <laughs> Hai là rất là nhiều chỗ trống, tức là cũng không phải nhường. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, bản thân cũng không được ngồi để mà nhường, ừm. Ờ. Ừm. À. Nhưng mà có cái trường hợp đó là nhiều người lớn tuổi ở Nhật thì, ờ, nhiều khi nà họ coi rằng cái việc nhường ghế cho họ ấy nà, kiểu, nghĩ rằng họ già, có tuổi rồi và họ không thích điều đấy, ừm, có trường hợp như thế không?
Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là cái đấy chắc là tin vịt đấy. Tại vì là á <chuckles> mình thấy ở bên này á, ờ, chỉ cần một người đứng lên thôi là, ừm, kể cả già trẻ hay gì, ờ, người già ừ, người ta sẽ ngồi vào luôn, mình không thấy có ngần ngại gì đâu. A! Cũng có một lần mà mình chủ động nhường chỗ cho một cụ, thế xong cụ ấy cũng chỉ cảm ơn mình thôi, chứ cụ ấy cũng không không hề có cái kiểu là không thích hay gì đâu, cụ rất là vui vẻ và cụ cũng ngồi xuống luôn thôi.
À, ơ, thế á? <chuckles> Ừm. Có người khác ngồi vào luôn, ừm. À, à. Ừm. Ừm. Ừm, à, ừm. Ừm, trên mạng xã hội cũng như là các video được chia sẻ á thì, ờm, thường là sẽ thấy những cái cảnh mà người Nhật họ ngủ gật trên tàu ấy, rất là nhiều ấy. Thì bạn thấy đấy có thể thực sự nà họ đang ngủ không? Hay nà, kiểu, họ tạo ra một cái khoảng cách nào đó để cho mình, kiểu, ừm, đừng tiếp cận họ?
Ừm. Mình nghĩ là họ đang ngủ đấy, tại vì mình cũng hay ngủ trên tàu lắm. <laughs>
<laughs> Wow, vậy hả? Do là cái công việc đi làm hàng ngày nó áp nực quá nên nà khi mà đi về trên tàu là phải tranh thủ ngủ á?
Ừ. Kiểu, như là đi làm mệt quá ấy, thế xong, ờ, ch mình đi làm thì công việc của mình là IT, thành ra là cả ngày mình cứ phải tiếp xúc với máy tính ấy, thế đến lúc, ưm, lên tàu thì muốn nhắm mắt một tí để cho mắt nó được nghỉ ngơi, thế xong ngủ quên luôn.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Vậy thì, kiểu, ừm, bạn đã làm ở, ừm, trên tàu thì à, đi trên tàu ấy, thì rất nhiều những cái người người ta mang những cái hành lý mà to, kiểu, ba lô to này, vali này thì nó có cái quy tắc nào không nhỉ?
Ừm. Ừm. Ờ, mình thấy cũng không có gì cụ thể đâu. Ví dụ như là không được mang xe đạp lên thì mấy cái vật to hẳn như thế thì nó có quy tắc thôi, chứ còn ví dụ như là mình, kiểu, thinh thoảng cũng hay đi đây đi nó thì mình cũng mang vali đi ấy. Cái vali khá là to, cái vali 28 cm ấy, ờ, là cái size gần như là to nhất đấy, thế nhưng mà cũng ch hoặc là chưa cũng chưa thấy bị ai nói gì. <chuckles>
Ừm. À. Ừm. Ừm. Thì, ờm, giờ nà thế thì những cái vờn, kiểu, ờ, người ta đọc sách hay làm việc hoặc là trang điểm trên tàu có phổ biến không bạn?
A, ph ph đọc sách thì mình thấy khá là phổ biến nha. Mình thấy rất là nhiều người mang sách đi, xong mình lâu lâu cũng tò mò xem không biết là người ta đang đọc cái gì. <laughs>
Ừm. Ừm. Ờ, nhiều người là người ta cũng, kiểu, ờ, đọc truyện hay đọc sách khá là nhiều, đúng không? Kiểu nhiều người mình thấy là, ờ, đọc, ừm, những cái trang điểm nó không có á? Ồ, ừm.
Ừ, đúng rồi. Còn trang điểm thì mình không thấy đâu. Ờ, tại vì mình nghĩ là tàu nó rung quá đấy. <chuckles>
Ừm. Vậy thì, ờ, sau thời gian mà, kiểu, sinh sống cũng khá là dài dựng cũng được 1 năm vậy thì, ờ, bạn đã học được cái điều gì lớn nhất về cái văn hóa đi tàu của người Nhật rồi?
Ừm. Ờ, chắc là cái cách mà nhìn xem cái tàu này có phải là cái tàu mình cần lên không? <laughs>
À, vậy là, à, ở t Nhật thì tàu nó sẽ đi 2 chiều, đúng không? Đã bao giờ mà bạn phải đi bị lên nhầm tàu và đi ngược hướng lại chưa?
Ừ. Mình, ờ, có nha, mình hay bị lắm, mình lên nhầm à, cái hay bị nhất ấy là ở Nhật nó có một cái gọi là tàu nhanh với cả tàu thường, tàu thường thì nó sẽ dừng ở tất cả các ga, còn tàu nhanh là nó cứ, kiểu, bỏ qua vài ga rồi nó sẽ dừng ở những cái ga to thôi ấy. Thế xong thinh thoảng mình lên nhầm, mình lên nhầm cái tàu nhanh, ờ, thế xong mình kiểu một phát ừ, đúng rồi, đi qua, kiểu, tận mấy ga lận, mình, kiểu, bỡ ngỡ xuống ga xong kiểu: "Ơ, đây là đâu?"
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Lên nhầm tàu nhanh. Ừm, thế nà bị qua mất ga của bạn, đúng không? Ờ. <chuckles> Cái nh những núc như thế đấy, thì, ờ, kiểu mà, ở những cái nhà ga thì thường là đi khá nà, kiểu, ừm, dích dắc như những cái ga như Shinjuku, Tokyo hay nà Osaka đó. Thì, kiểu, khi mà đi như vậy ấy thì bạn có cái, gọi nà, chia sẻ nào dành cho những cái bạn mà, kiểu, có ý định sang đây du lịch không? Làm sao mà có thể quen được?
Ừm. Ừm. Ừm. Ôi. Du lịch thì mình nghĩ <laughs>
Khi mà đến người s sống ở lâu rồi còn đang rất là bỡ ngỡ, đúng không? Ừm.
Ờ, đúng rồi đấy, mình nghĩ là các bạn nên, a, check cái giờ tàu, ờ, thường thì khi mà các bạn sử dụng cái ứng dụng Google Maps ấy thì nó cũng sẽ hiển thị rất là rõ cái giờ tàu và cái tên tàu mà bạn cần phải lên. Thế cái tên tàu nó cũng sẽ trên từng cái con tàu nó cũng sẽ có một cái bảng để hiển thị xem cái tàu đấy là tàu gì, cái đích đến của tàu đấy là tàu gì. Ờ, với cả là tùy vào ga, những ga lớn thì nó cũng sẽ có những cái biển, gọi là, chỉ để cho bạn biết rằng là tàu của bạn mấy giờ sẽ đến đấy, thì bạn chỉ cần, à, so sánh nó với cả cái ở trong Google Maps của bạn, bạn thấy đúng giờ rồi này, đúng tên rồi này, thì bạn hẵng lên, còn không thì đừng có thấy là: "Ơ, cái tàu này nó đến sớm hơn một tí, không biết có phải tàu của mình không?" Nó không phải là tàu của bạn đâu.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thi thì ở Nhật nó ngoài việc sử dụng Google Maps ra thì nó không có một cái app hay một cái web, ưm, chuyên dụng nào để tra cứu tàu sao?
À, hình như là có đấy. Mình thấy bạn bè mình cũng hay dùng những cái app chuyên dụng của một là của của tàu nói chung này, hai là của ờ, hoặc là những cái ví dụ như là nghiên cái Keio-sen ấy, một cái chuyến tàu của nó ấy, thì nó cũng sẽ có, gọi là, cái đường tàu đấy thì nó cũng sẽ chuyên cái app riêng của nó. Ồ, thế nhưng mà mình cảm thấy là chỉ cần dùng Google Maps thôi là đã đủ rồi ấy, là bạn muốn đi đâu cũng được.
Ờ. Y Yahoo. Ừm. Ờ. Ừm. Những cái app riêng. Ừm. Ồ. À. Thế thì bây giờ khi bạn sang đi tàu như vậy thì thường bạn chắc nà sử dụng thẻ IC, đúng không? Hay nà việc mua thẻ mua bằng tiền mặt thì sẽ hợp ừm, nhanh hơn?
Ờ, đúng rồi. Mình thấy là mình dùng Iphone ấy thì Iphone nó có thể tích hợp cái thẻ IC đấy và bạn chỉ cần đập điện thoại của bạn là xong thôi, xong là nạp tiền là xong thôi chứ cũng mình cũng chưa bao giờ mua vé, mình cũng không biết cách mua vé ở bên này nó như thế nào.
À. Ừm. Ờ. Ờ, vậy đã bao giờ bạn gặp trường hợp đá tàu chưa? Mình nghe thấy là có vẻ nà trường hợp này nó khá phổ biến trên mạng Internet được mọi người chia sẻ.
Trời ơi, mình chưa. Mình không hiểu tại sao lại có thể thành công. Mình thậm chí là, kiểu, cái thẻ của mình hết tiền thôi là là nó đã không cho mình đi được nữa rồi ấy. Mình không hiểu các bạn làm như thế kiểu gì. Nhưng mà mình nghĩ là dù sao mình cũng đang ở trên đất nước của nhà người ta ấy, nhưng mà mình cũng nên tôn trọng cái văn hóa và cái những cái điều tất nhiên như thế thì mình không nên, ơ, ờ, vi phạm pháp luật rồi các thứ này nọ để làm ảnh hưởng xấu đến cả cái hình ảnh của cái đất nước mình. Khi mà mình sang đất nước Nhật, một đất nước khác như thế ấy, mình không chỉ có đại diện cho cá nhân mình mà còn đại diện cho cả một đất nước. Và đôi khi những cái việc xấu mà mình làm ấy, nó có thể ảnh hưởng đến tiêu cực, ừm, đến những người khác nữa, những cái người mà thật sự là họ không phải là người xấu.
<laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, thật sự nà cảm ơn, ơ, những cái lời chia sẻ của bạn về về cái kinh nghiệm đi tàu nó rất là thú vị ấy, và nó sẽ rất là có ích đối với những cái bạn mà có thể là muốn sang Nhật đi du lịch hay nà trải nghiệm văn hóa đi tàu. Cảm ơn bạn rất là nhiều chia sẻ ngày hôm nay.
<laughs> Ừm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ờ, chào tạm biệt bạn.